Düzenli gibi değil ama her fırsatta aslında Türkiye'ye gidiyorum. Eee, böyle senede 2'den fazladır yani, hani, hatta son zamanlarda çok daha sık oldu. O yüzden, aslında bazı arkadaşlarım bana diyor ki, mesela bir arkadaşım Eskişehirli, o diyor ki ben bu kadar Eskişehir'e gitmiyorum, ailemi bu kadar görmüyorum, sen daha fazla geliyorsun o yüzden bence üzülme yani diyor. Ben de diyorum ama mesela siz arkadaşlarla da hani bir grubumuz var, buluşup biliyorsunuz, ediyorsunuz falan. O da dedi ki "yok biz aslında genelde sen geldiğinde buluşuyoruz çünkü herkesin kendi koşuşturması var. Hani çok kaçırdığın bir şey yok aslında" yani diye. Hani bu güzel aslında, elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum.
Hımm Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. Evet. Aslında gerçekten kaçırdığın bir şey olmayadabilir değil mi? <chuckles> Gerçekten de öyle olabilir.
Ama hani, bazen olmuyor. Eee, yani evet. Aslında hani zaten önemli bir şey olduğunda bir şekilde hani haberim oluyor. Tek üzücü tarafı, çok fazla düğün kaçırdım. <chuckles> Yani gittiğim düğün sayısı o kadar az ki hani 2-3 falan her tüm yakın arkadaşlarımın düğününü kaçırdım. Hepsi bir böyle, eee, şeye geldi, yani, yoğun olduğum zaman, işten izin alamadığım zaman, ekonomimin berbat olduğu zaman, he hep öyle oldu. Onlar beni çok üzmüştü esas, yani kendimi sürekli evet. Photoshop'la onların fotoğraflarına eklemeye çalışarak yani geçti.
A! Hımm. Anladım. Hı hı. Belki de o olur. Evet, hı hı. <laughs> A! Bu çok iyi bir yöntemmiş. <chuckles>
Aaa, bir kere şöyle bir şey oldu, o zaman anlatayım. Eee, bir arkadaşımın, yakın bir arkadaşımın, nişanıydı. Eee, ben katılamadım. <chuckles> Ne işte. Orada 4'lü bir kız grubuyuz. Eee, dedim ki bana fotoğrafınızı atın, hani ben photoshop'layacağım. Ondan sonra arkadaşım da, nişan sahibi arkadaşım dedi ki, işte "yaptın mı photoshop'u" falan. Dedim "yapıyorum" ben o kadar iyi yaptım ki yani, zaten mimarım ve Photoshop hani kullanıyorum, yani böyle şeyler. Evet ondan sonra, eee, zaten böyle ben de bir düğünden kendimi aldım, ışık şey falan kendimi aşırı entegre ettim oraya, sonra da, eee, arkadaş arkadaşım arkadaşımın halası gazeteci. O yüzden işte, ımm, eee, o bölgede yapılan magazine arkadaşıma nişan görüntülerini verecekmiş. O yüzden, eee, ve o işte dergide arkadaşımın nişanından, işte şu mekânda nişanı yapıldı, şunlar bunlar katıldı gibi, eee, 2 sayfada hani, eee, bahsedilecek nişandan ama ben de varım
Hı hı. Evet. Uzmanısın tabii. Hı hı. Tamam. Hımm. Peki. Hı hı, hı hı. <chuckles> A, Photoshoplayıp gönderdiğin fotoğraf mı paylaşılmış?
Benim photoshoplu fotoğrafımız var.